Claro, eh, cierto. De hecho, de allí iba un poco la pregunta, eh, a veces creemos saber em, más de lo que realmente sabemos. Y y y damos el el consejo creyendo que estamos haciendo un bien, y después, pues, no era así, ¿no? Entonces, de verdad, sí e e estoy aquí tomando nota, porque creo que tiene usted mucha experiencia. Y la y y y la y la respuesta que da usted acerca del ser empático, que primero hay que escuchar y, en consecuencia, eh, ayudar a la persona, ahora sí que ayudar a ayudar. Entonces, pues, antes de dar un consejo, primero hay que escuchar bien y ayudarle a que la persona se aconseje a sí misma, así como lo lo entiendo hasta ahorita.
Claro. <laughs> Ay, ah, muchas gracias. S sí. Sí, este, yo después de de de muchos golpes y muchos fracasos entendí que a a cuántas personas puedo cambiar yo en el mundo, y y descubrí que el número es es a una. A mí mismo, nada más. Entonces, así como a mí nadie me puede cambiar, y yo no puedo cambiar a nadie, tampoco, este, puedo hacer por los otros lo que ellos, eh, no pueden hacer, pero sí puedo ayudarles a que ellos lo lo fabriquen y y tengan la solución. Y ya, si después dicen de eso: "Es que necesito $500 dólares". Ah, bueno, pues, entonces, este, te puedo dar $20 y ahí es una cuestión ya más práctica, ¿no?
<laughs> Es un <laughs> Ujú. Eh <laughs> <laughs> Vas viendo ahí dónde consigues los otros cuatrocientos ochenta, mi hermano. Okey. <laughs> No, excelente, este, no creo que haya nada más que agregar. Muchísimas gracias por compartir eso conmigo, de verdad. Muy interesante, muy, este, entretenido y, pues, espero encontrarnos más seguido por aquí, de verdad, ¿eh? Tremendo.
Si se necesitan, sí, mas tarde lo discu <laughs>